Ừm, mình có thích nghi á, nhưng mà mình cũng bị thích nghi chậm á, ví dụ mang giày cao- cao gót là mình cảm thấy bị đau chân nè. Mà nhiều khi bạn biết là đi nhiều khi là đi, ơ, trong các sảnh hoặc các sự kiện rồi bạn phải đi suốt nữa. Đó, rồi ví dụ như ừ, mình thích mặc quần ống rộng nè, nhưng mà phải nhiều khi là mặc phải chân váy bút chì, rồi phải ôm, rồi áo phồng, rồi nhiều khi là nội chuẩn bị đồ trước khi đi nó cũng mệt nữa bạn, phải ủi là cho phẳng phiu. Rồi cũng phải là cân nhắc là xem là trước đó v mấy ngày là mình cũng phải cân nhắc là phải phối đồ ra sao, màu sắc như thế nào để còn phải là hợp thời trang, rồi còn phải là, kiểu, ơ, sang và chuyên nghiệp nữa, nó cũng là tốn thêm cái thời gian mình suy nghĩ rất nhiều. Trong khi bình thường của mình, mình chỉ cần mặc một cái bộ đồ mình yêu thích và mình có thể đi ra ngoài nè.
Đúng rồi, đúng rồi, đi đứng rất là nhiều ha. Đúng rồi, sửa soạn rất là nhiều nè. Ừm. À, mình hiểu ha, thì những cái sự thay đổi về ngoại hình này á để cho phù hợp hơn với cái tính chất công việc á, đã làm bạn khá là đau đầu nè, bạn phải thay đổi gần như là hoàn toàn cái phong cách của mình luôn, từ một, ờ, cô gái là thích cái phong cách đơn giản và, gọi là, rất là đa năng, đa dụng đó, đó, thì phải chuyển sang cái phong cách là phải sang trọng nè, rồi, à, phải, gọi là, xinh đẹp và giày cao gót và váy ôm, đầm ôm các thứ. Và ngoài ra bạn còn, à, phải trau chuốt nè, make up nè, rồi phối nhiều phụ kiện với nhau làm bạn rất là đau đầu, đúng hông nè? Vậy thì không biết là trong
Ừm, năng động, trẻ trung, đơn giản. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ê, mà chưa kể là mình còn phải trang điểm nữa bạn. Thường ngày thì mình chỉ cần sức kem cho thoa kem chống nắng là xong rồi nè, còn phải be bôi son, rồi cũng phải nhấn nhá xíu, ví dụ như là đó, đó, nó rườm rà mà mình thì không thích t trang điểm chút nào cả.
Ừm. Ồ! Đúng rồi, cái này kỳ công lắm đó nha.